Hoy, isa pa 'yan. <chuckles>
Mm. So ayun, parang ano, eh, talagang reflection kung pano sila pagdating sa gastusin, pagdating sa paghawak ng pera. So ayun, ano yung ano, yung mga payo na puwede mong sabihin kung halimbawa, ah, may gusto kang sabihin sa madalas mangutang sa'yo.
Naire-real talk ko, "Utang ka nang utang hindi mo naman nasosolusyonan 'yan, band aid solution lang 'yan. Manong magtipid ka." Pero wala wala akong paki kung magalit siya, parang gano'n. "Parang wag kang mangutang sa'kin, gusto mo sa iba para makita mo kung papaano ka lumubog sa utang."
Mm. Ayan. Mm. Mm. Mm. Mm. Di ba? At least ano, eh, ikaw ni-real talk mo siya. At least oo, pinigilan mo siyang maging ganun. So, kung humiram ka sa iba, choice mo na 'yan. At least ako nung humiram ka sa'kin 'baga may sinabi ako. Ah, talagang, um, sana tumatak yun kumbaga sa isip mo. Totoo 'yon, ang ganda nung isinabi mo.
Real talk lang 'yan. Oo. Oo.
So, ayun, oh, parang
Real talk lang naman katapat nila, eh.
Oo. Parang talagang, um, nag-enjoy ako dun at least nakapag, um, nakapag-rant ako sa'yo 'no, na kumbaga nailabas ko yung kagabi ko pang iniisip, grabe 'no. So ayun, thank you, thank you. Oo, madami akong natutunan at siguro mamaya mako-confront ko na din ng kumbaga mahinahon naman yung umutang sa'kin.
Same. Same. Thank you din. Ako din. Okey. <laughs> Sana, sana.
Ayan. Ingat palagi. Magandang umaga ulit.
Ayan. Ingat ka. 'Yan, ba-bye.

Pero ako siguro yun nga, pagdating din sa pagde-decide kung magpapautang, yun nga ina-assess ko din talaga kung tunay ba yung pangangailangan mo or inuutakan mo lang ako, ini-scam mo lang ba ako, di ba? <chuckles> Dapat ano, eh, nandun, eh. Pero yung mga talagang nakikita natin na parang wow ang ganda ng lifestyle mo tapos mangungutang ka, no talaga. Pero yung mga kita natin na parang nahihirapan talaga sa buhay, may mga financial struggles talaga, kumbaga tulong na yun. Minsan nga hindi na hindi ko na din sila kumbaga sinisingil, eh, lalo na kung hindi naman ganun kalakihan. Tapos nahihiya din silang manghiram, um, nahihiya silang manghiram, pero talagang wala na sila, di ba? And isa pa pala
Okey. <chuckles> Totoo, totoo. Kung talaga? Oh. Oo. Okey. Oo, totoo naman. Mm.
importante sa'kin kapag may nangungutang din, bibigyan nila ako ng date mismo, di ba? Like sa kanila mismo manggagaling. Like sa kanila mismo manggagaling, hindi ko tatanungin kailan mo ako babayaran kasi nakakahiya yun, di ba? So, parang 'pag sila nagsabi na ano, babayaran kita sa gan'tong date, di ba? Oh, g ako diyan, okey na ako. Pero yung parang oo. 'Pag 'pag sinabing utang ako, ah, tapos wala na, wala nang sinabing, um, kelan magbabayad, automatic pass, red flag waving, kumbaga. <laughs> Oo. At least di ba may pinanghahawakan tayo kahit salita niyo lang. So, ibig sabihin naman dun ano, eh, di naman ako madalas utangan din, pero yun yung mga experience ko lang din. Pero grabe yung mga malalaki talagang utang 'no, malalala, grabe.
Ah, oo naman. <chuckles> Totoo naman. Okey. Ah, g ka? <chuckles> <laughs> Ah, ekis? <laughs> Oh. Oh. Hmm. Oh. Grabe, grabe yun.
Parang ku kulang na lang mag ano sila, eh, tumakbo din sila sa pulitika, eh, 'no? <laughs>
Oh, basta grabe yung mga nangungutang kaya nga sabi ko ib sa sa isa kong friend, na hindi ko naman talaga siya friend, mutual na wala na, nagtago na. Sabi ko, "Wag ka ng mangutang sa ibang tao, 'yang credit card mo na lang wag mong bayaran. Kasi wala namang nakukulong sa credit card kaysa maka masira ka sa iba't ibang tao, diyan ka nalang sa bangko masira at least hindi ka na makakapag-loan." Eh, wala, nangutang pa rin siya sa iba't ibang tao hanggang sa nakasuhan siya ng staffa, yun nagtago. Well, mutual ko lang naman siya. Pero pinayuhan ko na sa dami niyang credit card yun na lang. "Hindi ka makukulong niyan," sabi kong ganon. Wala na kasi yung ate ko nagwo-work sa bangko so, alam ko walang nakukulong 'pag 'di ka nagbayad ng credit utang mo sa bangko. Oo, credit card. Kahit pa 1 milyon 'yan. Wala, eh, nangutang siya sa iba't ibang tao hanggang sa may pinirmahan, staffa. Mm.
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo, yun nga, eh. Grabe. Ng credit card. Mm. Yun lang, masakit 'no? Grabe. Talagang makikita natin na ano 'no oo, luho na talagang mm, kumbaga kapag wala tayong kontrol sa pera, 'matic gan'to yung mapupuntahan natin.
Mm, dahil sa ano, eh, luho, eh. Totoo.

Oo. Nakakaloka.
Tsaka ano, eh, parang, yung minsan kasi depende din sa dahilan. So, ito yung nakakainis, 'di ba? Minsan hindi naman talaga nila kailangan na ito yung mga nakakainis na humihiram ng pera. Yung parang makikita natin na alam mo 'yon, ang daming sinasabi. Tapos mamaya makita mo nasa concert, nasa kung saan-saan naki nasa SB, nakiki-clout, 'di ba? Parang wow, parang diyan mo ba ginamit yung hiniram mong pera or may pera ka na hindi mo pa lang ako nababayaran, 'di ba?
Ano. Oh. Mhm, oo. Ay, totoo, S SB. Hmm. Mhm. Oo. Ta Totoo.
So, talagang ano, eh, nakikita natin na ano parang parang mahirap, kasi para sa'tin pinagtatrabahuhan natin, 'di ba? May mga pinaglalaanan tayong plano, tapos nagiging kaibigan lang naman tayo kaya natin sila pinapahiram. Pero yun nga minsan, umaabuso na talaga, 'di ba? Parang nawawala na ng hiya, tapos tayo pa yung nahihiyang maningil. <chuckles>
Oh. Totoo. Mhm. Totoo, naman. Mad uh huh. Hmm, totoo, totoo.
Pero ayon, sa tingin mo, ano ba talaga, ano yung karamihan, ano yung top 10 na palaging ginagamit na rason kung bakit nangangailangang humiram ng pera?
Oh. "Na-short ako. Nakalimutan kong dalhin yung main pitaka ko." Tapos ano ba? "Wala akong barya, eh. Buo 'to," ganun. "Babalik ko na lang." Alam mo, hindi ko alam kung maniniwala ka pero totoo talaga 'to na may naging katrabaho ako sa BPO na TikTokerist.
Ayan. Ayan, oo. Mm. Mm. Oo.
Um, nagulat ako, first day training nanghiram na. Hindi, hindi naman sa'kin, pero doon sa may likuran ko nap pahiram naman ng 20. Eh, samantalang sa TikTok, sinasabi niya na may car siya, may iPhone siya bago. Kasi parang nagulat ako. Oh my God, may TikTokerist akong ka-work.
Sikat siya? Oo. Mm. <chuckles> Oo, parang look up agad, 'no?
And then

Totoo.
Pero ayun, pagdating naman sa paraan, 'no? Um, talagang, hind paano ba natin mabibigyan ng posibleng paraan para para naman matulungan sila ng hindi inaabuso yung tulong natin, 'di ba?
Oo. Ah, na hindi inaabuso oh, sige sa'yo.
Siguro ano para sa'kin oo, para sa'kin, magbigay ng ano, parang kumbaga 1 time tulong lang, alam mo yun, parang tinulungan, okey sige, ito yung tulong. Pero may kasamang payo, may kasamang kondisyon, 'di ba, para hindi nila mahiya din sila at di na nila ulit-ulitin, 'di ba? And siguro oo. Actually, maganda din kahit sa mga konting ito yung ano namin sana eh, sa school dati, kahit kahit five pesos lang, 'di ba? Dapat may pinipirmahan kayong kontrata, kasi katibayan 'yan eh, proteksiyon niyo 'yan, 'di ba?
Oo. Oo. Hindi ka abusuhin. Oo. Oo. Totoo naman. Totoo.
So, ayun din, yun yung parang kondisyon para kumbaga 1 time lang tapos hindi na maabuso, oo, and siguro ano din
Na magbabayad talaga siya.
ang pilitin nilang i-rehab yung sarili nila, 'di ba, i-advice pagdating sa financial education, may mga ganun eh, 'di ba? May mga livelihood programs, may mga seminars, 'di ba? Kasi ano eh mahirap pag talagang tuloy-tuloy na, 'di mo na alam kung paano, ah, mag-preno.
Ano. <chuckles> Sana may ganun. Totoo, totoo. Totoo. Mm.